जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जैसे कि आपने बोला कि जो है अ, लड़की लड़की और लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो होता है हमारी इंडस्ट्री में। अ देखिए, लड़ लड़कियों से ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बयाँ भी नहीं कर सकती। तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है अ, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमांड करा जाता है उनसे, तो बिल्कुल जो है भेदभाव तो होता ही होता है। और जो कई सारे आजकल इंटरव्यूज़ आप सुनते होंगे कि कई सारी जो अभिनेत्री होती हैं, उनको अ, जो इंडस्ट्री में घुसने के लिए कैसे-कैसे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो बिल्कुल, वो देखिए बहुत ज़्यादा एक शर्मनाक बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए और अ, भेदभाव की अगर मैं बात करूँ कि जैसा आपने पहले बताया कि रंग के आधार पर भी जो है भेदभाव होता है। अ, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो है थोड़ा-बहुत इसमें सुधार भी आ रहा है। अ, आप ये जानते ही होंगे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जो कि इतने अच्छे कलाकार हैं। तो बिल्कुल, वो भी एक नैचुरल ऐक्टर कहा कहे जाते हैं, और जो है उन्होंने भी जो है बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनाई है अपनी अ, हमारे बॉलीवुड में। तो बिल्कुल, अब थोड़ा-बहुत ऐसा हो रहा है क्योंकि जो है बीच में काफ़ी ज़्यादा अ, इस बारे में हो रहा था कि जो है नेपोटिज़म को बॉयकोट करिए और जो उभरते हुए सितारे हैं, जो अच्छे हैं, उनको तवज्जोह दी जा रही है। तो बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि अब थोड़ा-बहुत जो है, ये सुधर रहा है। आप क्या मानते हैं?
हाँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ।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 हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं भी यही मानता हूँ। तो अब थोड़ा अ, जब सोशल मीडिया है ना, वहाँ पर आलोचना इन लोगों की हो जाती है। तो अ, बहुत ज़्यादा एक तो इनको इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो इस वजह से कहीं न कहीं इन लोगों को ये चीज़ें माननी पड़ती हैं। पर उसके बाद भी मेरा ये मानना है कि अ, अच्छे-अच्छे ऐक्टर, जैसे आपने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की बात करी, तो उनको बहुत ज़्यादा समय लग गया इस इंडस्ट्री में थोड़ा इस्टैब्लिश होने में। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि काफ़ी हद तक अ, हमको अ, देखनी चाहिए, और मौके हमको देने चाहिए क्योंकि अ, देखिए मतलब हम जो ऑडियंस हैं ना, वो कहीं न कहीं इस चीज़ पर थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। क्योंकि अगर हम अ, ऐसी मूवीज़ को देखेंगे जिसमें जो नए-नए किरदार जो हैं ना, उन उन्होंने ऐक्टिंग करी हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब अगर हम बढ़ावा दें, ना कि जो भी अ, इस्टैब्लिश्ड ऐक्टर्स हैं उनको, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बदलाव अ, मुझे लगता है कि इनमें आ सकता है।
जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल।